Không phải, trời ơi, bạn đừng có hiểu lầm mình, tức là, sao ta? Tức là thực ra là lúc đó là mình đã có người yêu, cũng vừa có người yêu thôi. Vì thì, à, người yêu của mình á
Thế sao? À. À. À, có nghĩa là crush bạn đó trước lúc có người yêu hả?
Đúng rồi, chính xác, chính xác, thì mình thì hông phải là một cái người hay công khai những mối quan hệ á, cho nên là, kiểu, chả ai biết và bạn đó chắc cũng hông biết. B mà mình mà, kiểu như, cuối lớp mười hai tụi mình lo học này kia đâu có để ý tới này nọ đâu, cho nên là chắc là mình cũng đâu có thể hiện ra cái gì, chắc là nghĩ mình vẫn còn thích nên là mới nói như vậy.
À. À, ô kê, hiểu. À. Đúng rồi. Đúng rồi, cho nên là bạn đó không biết bạn có người yêu, phải hông?
Đúng rồi, chính xác luôn. Đó, thì mình hông biết nha, mình hông biết là cảm giác của bạn hồi xưa bạn đơn phương người ta sao, chứ mình á là mình nhớ tới cái lúc mà mình thích bạn đó mà, kiểu, mà hông được đáp lại á. Tại vì thực ra là mình là một cái người rất là chủ động nha, mình thích á là mình viết thư mình gửi cho bạn đó, mình nói với bạn đó, mình chia sẻ những cái chuyện mà mình mình cảm nghĩ như thế nào về bạn đó nè, rồi mình ngưỡng mộ bạn đó vì sao, rồi mình sẽ có những cái hỏi bạn đó thế này thế nọ, đó. Thấy dễ thương hông? Đó, rồi tại vì bạn biết sao hông? Chữ ừ. Trời ơi, không một lá thư đáp lại luôn, nhưng mà mỗi lần mà mình gửi thư cho bạn đó đó hả, sao?
Ô kê, hiểu. Rồi sao? Ai? Ừ. Ừ, sao? À há. Rồi sao? À há. À, ô kê, hiểu, ừm. Ừm. Ừm. Trời, xịn sò. Ồ, vậy luôn. À. Nhưng mà ờ, nhưng mà người ta hổng lúc đó người ta hổng đáp lại hả? À. Rồi sao? Ờ, rồi bạn bạn có hỏi trực tiếp hông? À há. Rồi bạn có thổ lộ trực tiếp hông? Tại hổng đáp lại mà.
Mỗi lần Hông, hông có thư, gọi trực tiếp luôn. Thì, ờ, sao ta, có một lần á là mình mới nói với bạn đó, thật ra là mình cũng chờ đợi lâu rồi mình cũng hơi bực á, có một lần thì mình nhớ là mình có nhắn với bạn đó là "Thực ra là cái tình cảm này á nó cũng lâu rồi và cũng đến lúc á để cho mình bi mình biết là mình có nên tiếp tục hay không? Cho nên là bây giờ bạn hãy cho mình một câu trả lời, à, chính xác là thực ra bạn có muốn chúng ta tìm hiểu nhau hay không? Hay là thì hôm đó, ô kê, nếu như vậy thì mình với bạn sẽ cùng nhau, ơ, như thế này như thế thế kia." Ờ, tức là kiểu, ơ, hôm đó là 20 tháng 11 đó, thì, ô kê, hai đứa mình sẽ cùng nhau đi coi phim nè, đó. Xong rồi biết bạn đó cho bạn đó sao hông? Cái thái độ của bạn đó những cái ngày mà trước khi cái ngày 20 tháng 11 á rất là tích cực nha, kiểu như, thoải mái, vui vẻ cười giỡn với mình rất là dễ thương luôn. Vâng. Tới cái ngày hai mươi tháng mười thật ra là mình đã nghĩ chắc mẩm là, ô kê, chắc là câu trả lời của mình sẽ là "Ô kê, yes" rồi, đúng hông? Nhưng tới cái ngày ngày mà trả lời đó, thì, ờ, lễ xong, lễ 20 tháng 11 xong.
Hông luôn hả? À. Là sao? Ừm, nói gì? À. Là sao? Ời. À. À. Ờ, xong nó im lặng luôn. <chuckles> Ô kê. <chuckles> Ô kê, hiểu. À. Vậy ha. Ô kê. Rồi sao? À. Ô kê, ô kê, hiểu. Tới ngày đó lại không xuất hiện. <chuckles> À. Ô kê, hiểu. Ừ. À.
Thì con nhỏ bạn của mình á nó mới nói với mình là "Linh ơi, mày đi về đi, mày đi về đi, tại vì biết sao hông? Tại vì giờ tao thấy là cái thằng đó đó, nó đi với con nhỏ kia rồi, con nhỏ hot girl của lớp kia rồi, mày đi về đi đừng có chờ nó nữa."
Rồi sao? Rồi sao? Thấy thằng đó về, ờ. Trời đất! Trời đất ơi! Đau lòng.
Trời ơi, đấy. Thì hông nha, hông nha, hông nha, mình lúc đó mình chưa đâu, mình chưa, gọi là, sụp đổ đâu, mình còn ráng mình đợi mình nghĩ là "Có khi là vô tình thôi hay là một cái gì đó thôi hổng có gì hết."
Khóc như mưa, à há, hông. À. Ô kê. À.

Chào bạn.
Hello, xin chào bạn, hông biết ngày hôm nay của bạn thế nào rồi ha?
Ờ. Ờ, rất vui được gặp bạn ha. Thì thật ra thì, à, hôm nay của mình là một cái ngày mình, ờ, cảm thấy nó chill chill á, mình đều toàn ở nhà thôi, và tại vì mình coi một cái bộ một cái bộ phim về, à, nó như đại khái là thời thanh xuân này kia á, cho nên là ừ, ừ, đúng rồi. Thì có một cái nhân vật nam nó khiến cho mình nhớ tới cái crush cũ của mình, tức là mối tình đầu của mình á, ừ, ừ, đó, ừ, ừm.
Ừm hứm. Ừm, sao? À. Tên gì? À, à há, khá là hay, ừm. Ừm. Xịn sò vậy. À, ê, vậy là hồi chắc hồi xưa mối tình đầu cũng khá là đẹp hả?
Ừm. Thực ra thì đó là một cái mối tình, ơ, mình cảm thấy sâu đậm, hông phải ồ, hông phải sâu đậm mà là nó móc có có một khi đó làm cho mình nhớ tới từng chi tiết, là bởi vì từ đầu đến cuối là mình chưa bao giờ có được bạn ấy cả, trời ơi, nó đau lòng như vậy đó. Cái gì mà mình không có được á, thì mình, ờ, sao ta, mình hay nhớ nó lâu đúng rồi, tình đơn phương lúc nào cũng là đơn phương hết. Trời ơi, cảm giác, đó, ừm.
Có đẹp hông? À há. Ừm, sao? À há. À. Tình đơn phương, phải hông nè? Ờ, nhưng mà đúng rồi. Ừm hứm. Đúng rồi, chắc là tình đầu với lại là, sao ta, tình đơn phương nữa thì rõ ràng cái nó nó sẽ nhớ nhiều, rất là nhiều luôn, phải hông nè? Ừm, đó, ừm, sao? Ừm.
Ừ. Ừm, chính xác. Đó, thì thực ra thì, sao ta, để mình chia sẻ với bạn là, kiểu, ơ, thật ra mình với cái bạn này á là, như thế nào ta, ờ, nó cũng có nhiều cái, a, nó tréo ngoe. Tức là bạn này có thích mình, ừ, nhưng mà thực ra thì bạn này lại bạn này thực ra t đến cuối lớp 12, lúc mà lúc mà chuẩn bị, ờ, thi tốt nghiệp á, bạn này mới thổ lộ với mình là: "OK, là trong, ờ, trong năm nay là tao thực sự tao có thích mày, nhưng mà do là cái mục tiêu của tao là đi du học, cho nên là bây giờ tao mới nói ra với mày như vậy đó. Thì mày có quyết định là mày có muốn mày có tự tin là tao với mày sẽ có một mối quan hệ yêu xa hay không?". Đó, thì ừ.
Ừm, sao? Chuyện gì đã xảy ra? À há. Ờ, ô kê. Chia tay á hả? À! Ờ. Ừm, sao? À. À! Ờ, vậy hả? Ô! Ờ, sao mà, à, sao ta, ơ, nói một cái lời, à, gần phút chót vậy, nếu mà có chấp nhận thì đâu có còn thời gian ở bên nhau nữa, phải hông nè? Ừ.
Ừ, đúng rồi. Tại vì tại vì, à Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà bạn bạn biết tại sao tréo ngoe hông? Tại vì lúc đó mình có người yêu rồi. Lúc đó là ừ, đúng rồi, mình lúc đó thì, à
Ừm, sao? Ủa vậy luôn á hả? <laughs> Ủa, có người yêu rồi mà vẫn đi, a, crush bạn đó hả?
Ừm.